Ya, benim duygusal tepki anlamında, ımm, bir sıkıntım var. Yani, şöyle ki, şimdi, diyelim ki, işte, biriyle bir şey konuşacağım. Eee, bu bu aşağı yukarı, hani, bir çerçeve oluşuyor ya kafanda konuşmanın nasıl geçeceğine, nasıl şekilleneceğine dair, ya önceki tecrübelerden. Eee, ya da, yani, herhangi bir yere gideceğim, bi bi bir vizyon oluşuyor tamam mı gözümde. Şimdi, o insan benim tahminimden, işte, beklentimden farklı bir tepki verirse ya da ortamda farklılık olursa, ben, böyle, o kadar böy ş şaşırıyorum ki tepki veremiyorum ve daha sonra, mesela geliyorum kendime de çok sinirleniyorum, "Niye bunu söylemedin, niye tepki vermedin?" diye. B çünkü benim ilk aslında refleksif tepkim şey oluyor, oradan kaçmak oluyor. Mesela şöyle söyleyeyim, işte, bir tartışma yaşadık diyelim ki, arkadaşımla ya da bir şey konuşacağım. Yani, ben bunun, böyle, sakince oturup konuşmayı beklerken böyle çok enteresan bir yerden diyelim ki beni suçluyor, yükseliyorsa ki, böyle bir şey yaşadım yakın zamanda, o yüzden bunu anlatıyorum. Bir arkadaşımla aynen bi bir şey ya yaşadık. Ama, yani, böyle basitçe konuşup rahat, rahat çözebileceğimiz bir şey, yani. Hiç problem bile değildi benim gözümde. Böyle otururuz, bir kahve içer, üzerine bunu da konuşuruz diye bekliyordum. O kadar, böyle, enteresan bir yerden alıp yüksek ve s böyle yargılayıcı bir şey yaptı ki, ben onu hiç beklemediğim için, yani, çok s aslında haksız olmasına rağmen hiçbir tepki veremedim orada böyle. Oradan hemen kaçtım. Refleksim hemen oradan kaçmak oldu. Bunu düzeltmek istiyorum. Ya, yani, böyle, hani, tepki yerine, duygusal tepki yerine sakin bir şekilde kendimi ifade etme becerisini sence nasıl kazanırım, olur mu bir tavsiyen?
Evet. Anladım. Evet. Anladım. Iıı, tabii ki. Tavsiye vermeden önce biraz daha anlamak isterim. Ya, öncelikle bu durum uzun vadede seni çok bunaltabilir ve konuyu buraya getirdiğine göre, hani, biraz daha çözmek istediğin, ııı, bir, ııı, yanın var. Iıı, umarım da sana yardımcı olabilirim. Öncelikle şunu sormak istiyorum, ııı, arkadaş örneği verdin ama, ııı, bu durum, ııı, başkaca, ımm, kişilerle de oluyor mu, yani, bir tek arkadaşlarınla yaşadığın bir durum mu, işte, duygusal olarak, ııı, belki partnerin, eşin ya da ailen ya da işle ilgili, ımm, otorite gördüğün durumlarda da bu tarz şeyler yaşıyor musun?
Evet. Kesinlikle. Evet, yaşıyorum. Yani, beklemediğim bir tepki aldığım her ortamda bunu yaşıyorum. Eee, şey yapamıyorum, yani, onu böyle beynim işleyip bir türlü ş beni oraya bu sokamıyor. Yani, böyle bi bir hayal dünyasına giriyorum. Hani, şokla onu sindirmek için bir zamana ihtiyacım oluyor. O zamanda da ilk eğilimim kaçmak oluyor. Tabii ki, yani, o ortamda o gereken şeyi veremiyorum aslında, yani, gereken tavrı gösteremiyorum diyelim.
Evet. Anladım. Peki, emm, beklemediğin bir şey geldiğinde böyle bir şey oluyordu dedin. Burada bir konu, eee, sınırlaması var mı yoksa her konuda, eee, bu şekilde, eee, oluyor mu aynı şekilde?
Yani, her konuda aşağı yukarı oluyor diyebiliriz.
Anladım, eee, peki, emm, ne hissediyorsun? Bana biraz bundan bahseder misin? Yani, eee, sinirleniyor musun, üzülüyor musun, eee, atıyorum, eee, başın ısınıyor mu? Tam olarak duygularından biraz bahseder misin? Ne hissettiğini daha iyi anlamak için.
Tabii ki. Yani, öncelikle ilk hissim, eee, şey oluyor, gerginlik oluyor, yani, neden kendimi istediğim gibi ifade edemedim oluyor. Bu beni çok gerçekten sinirlendiriyor. Yani, diyelim ki, işte, böyle bir haksızlığa uğradım ya da haksız bir, eee, tavır sergiledi biri ya da, yani, bir gün sınırlarıma girdi. Diyelim mesela sınır ihlali yaptı, yani, ş ş ya da benim bir yerde bir zor duruma düşürdü, yani, hoş olmayan bir şey yaptı. Ben onun tepkisini o an veremem, işte, yani. Çünkü o an şeyle meşguldür benim zihnim, ya bunu nasıl yaptı, ne alaka ile meşguldür. O tepkiyi veremem, yani.
Evet. Evet. Anladım. Emm, peki daha önce, eee, bunun önüne geçebilmek için denediğin bir yöntem oldu mu?
Yok, açıkçası, hiçbir şey denemedim. Yani, bunun bu kadar beni rahatsız ettiğini bile farkında değildim ama son zamanlarda birkaç kez, böyle, üst üste olunca, "A," dedim, "Bu galiba benim çözmem gereken bir şey."
Anladım. Emm, yani, şunu tavsiye etmek istiyorum aslında sana ilk önce, emm, farkındalığın tabii ki çok yüksek. Eee, o yüzden de birazcık, eee, bunu değiştirme yönüne gitmişsin. Eee, belki karşıdan bir şey duyduğunda, böyle, onu biraz göğsünde yumuşatıp, eee, içine alsan ya da, işte, haksızlık yaptığını belki düşünmek yerine, hani, diyorsun ya, "Pişman oluyorum, eee, cevap veremediğim için." Belki o an cevap vermeye odaklansan, daha sonra, eee, belki duygularınla, işte, haksızlığa uğruyorsan onun üzerine, eee, düşünsen, eee, senin için uygulanabilir olur muydu?
Hımm. Yani, doğru söylüyorsun da bu konuda sence, o an nasıl aksiyon alabilirim? Şimdi bunu üzerine düşününce evet, böyle ama o an o kendimi nasıl o şoktan çıkartıp, eee, yani, o moda sokabilirim? Aslında soru biraz o.
Kesinlikle kolay bir şey değil, eee, bunu anlayabiliyorum. Belki bu biraz antrenman yapa yapa öğrenilecek bir şey olabilir. "Tamam, ben buna karar verdim, yapacağım." şeklinde değil de, yani, eee şeyi de aslında merak ediyorum, eee, sen acaba konuşma yapmadan önce, mesela arkadaşın olayına geri dönecek olursak, arkadaşınla konuşmadan önce, eee, böyle, onun ta diyebileceği cevapları, böyle, kafanda biraz kurup planlayıp mı gidiyorsun acaba, o yüzden de biraz beklenmedik geliyor? Yani, eee, senin düşündüğünün dışında bir şey duyduğunda mı hayal kırıklığına uğruyorsun?
Evet. Aynen. Yani, böyle, hani, adamakıllı, böyle, ona, böyle, zaman harcayıp düşünmüyorum ama tabii ki, yani, şimdi, a tanıdığım için arkadaşımı bi bir şey oluşuyor, yani, beklenti, yani, şöyle tepki verir, oturur konuşuruz. Yani, o verdiği tepkiyi hiç beklemiyor oluyorsam ya da mesela iş hayatında böyle bir şey yaşıyorsam diyelim ki, böyle, me ed eşimle filan bu kadar ç o o çok değil. Gerçi onunla bile oluyor. Yani, böyle, kafamda ister istemez bi bir şey oluyor ya, yani, hani, bir bir ön izlenim di diye diyelim. Onun dışında bir şey geldiğinde oluyor, yani Mesela hiç cevap veremem. Eee, biri bana diyelim ki bir sınırıma müdahale etti o an. Hemen, böyle, "Ya, sen ne yapıyorsun? Bu benim bir sınırım, bir adım geri çekilir misin?" o an diyemem mesela. Önce "Bun bu ne yaptı ya? Bu nasıl ba bu böyle yaptı?" da ya takılırım sonra, böyle, aradan geçer 15 dakika konu biter, o kişi gider, ondan sonra o tepkiyi vermek isterim ama o, yani, konu çoktan geçmiş, bitmiş olur tabii ki.
Evet. Tabii. Evet. Anlıyorum. Ya, aslında biraz, böyle, tepki veremediğin için pişmanlık duyan da bir yanın var gibi. Ama, eee, bu konunun biraz seninle alakası olmadığını düşünüyorum açıkçası. Yani, sınırı i ih sınırı ihlal edilen sensin, dolayısıyla, eee, bu noktada aslında, emm, alanına girilen de sensin. Eee, o an biraz, hani, savunmasız kalıyorsun ama bunu yapmaması gereken aslında karşı taraf, yani, eee, senin, ııı, savunmasız kalman belki onun davranışına göre, eee, daha normal, eee, bir davranış. Çünkü senin de söylediğin gibi, aslında beklediğin bir yerden gelmiyor. Dolayısıyla eee, belki şöyle bir şey uygulanabilir olur muydu senin için? Yine arkadaş örneğinden gideceğim. Emm, yani, o an belki tepki veremedin, uzaklaştın gittin. Yani, sakinleyip üzerinden belki birkaç gün, birkaç saat, senin artık uygulama yöntemine, sakinleşme sürene göre değişmekle birlikte, eee, daha sonra onu arayıp, hani, onun aslında senin alanını ihlal ettiğinle ilgili konuşsan ve aklında olanları bu sefer tekrar muhakkak konu açılacaktır, o zaman söylesen, daha sakin olduğun bir an. Uygulanabilir mi senin için?
Evet. Hı hı. Tamam. Yani, olabilir. Eee, evet, kesinlikle olabilir ama bu her zaman, hani, böyle, 2'nci şans olmuyor ya, bazen, böyle, o anlık gelişiyor. O an, o kişi senin sınırına giriyor. Hani, onda da onu şey diyeceğim, yani, olmadı. Eee, ya, işte, o o da bende, böyle, sinir olarak dönüyor, yani, "Niye ben birinin bana bunu yapmasına izin verdim?" gibi oluyor aslında.
Evet. Evet, ya, biraz daha bence, eee, ya, dediğim gibi, biraz antrenman eee, la ilgili olduğunu düşünüyorum, "Hadi bunu yapalım, eee, bu düzelecek," şeklinde değil de, belki kendine biraz daha şefkatli davranarak, çünkü s az önce dediğimiz gibi, senin alanına girdiği için sen savunmasız kalıyorsun ve, eee, bu kadar savaşçı olmayı e ö henüz öğrenmemiş olabilirsin, çok anlaşılır. Daha kendine şefkatli davranmayı, daha, böyle, az pişman olarak, kendini suçlamayarak çünkü aslında senin alanına giren o, yani. Sen senin kendini suçlayacağın, eee, bir nokta yok ve bunu yavaş, yavaş, işte, 1 tane böyle bir durum olduğunda 1 kere tepki verirsin, bir dahakine 2 kere tepki verirsin, belki, eee, böyle, meditasyon yaparak, kendi kendine zaman zaman bunları düşünerek, eee, üstesinden biraz daha, eee, rahat gelebileceğini düşünüyorum eğer senin için de uygulanabilirse.
Evet. Evet. Yani, sen biraz diyorsun ki, bu zamanla, aslında, böyle, kas gibi, hani, kullandıkça geliştirilecek bir şey. Önce, böyle, küçük, küçük farkında olup, yani, işte, aaa, 2'nci şansım olan konularda, arkadaşımla olduğum gibi, hani, bu tepkiyi belki vermeyi, e, sonrasında yapa yapa, eee, gelişecek mi diyorsun?
Evet. Evet, o şekilde diyorum. Bir de belki ek olarak şunu ekleyebilirim. Emm, etrafında aslında gözlem yaparak yani belki sen, eee, tepki veremiyor ve pişman oluyor olabilirsin. Ama etrafında senin senin gibi, eee, tepki veremeyen değil de hani tam tersi, eee, hareket eden bir arkadaşın eşin ailenden biri varsa mesela onun tepkilerini belki gözlemleyebilirsin. İşte, sakin mi kalıyor? Soğukkanlı mı davranıyor? Iıı, ne diyor ve sonrasında ne oluyor şeklinde biraz daha görerek de belki, eee, bu sana yardımcı olabilir uygulamanda diye düşünüyorum.
Evet. Doğru söylüyorsun ya. Yani bunu gerçekten denemeye değer. Denemek isterim. Emm, peki, şeyin var mı bö o anda beni o şoktan hemen çıkartıp bunu hatırlatacak bir çözümün? Yani ben bir ara şim benim de aklıma şey geldi, böyle, hani, konuşurken acaba bir yani, ne bileyim, elime filan dövme mi yaptırsam? Yani hani bana o an anda kalmayı hatırlatan nan nan o an nasıl şey yapabilirim ya? O şoktan, o benim beklendiğim senaryo değil de başka bir şey oluyor ve ben bunu hemen kabule geçip aksiyon alabilirim sence?
Nedir? <chuckles> Evet, ya şöyle, eee, bir öneride bulunabilirim bununla ilgili de: Bir 3 saniye, 5 saniye tepki vermeyip böyle bunu sindirmek belki 10 saniye yani ya da belki, hani ben bir tuvalete gideceğim deyip uzaklaşmak oradan ama geri dönmek üzere, orada biraz sakinleşmek. Çünkü sakinleştiğinde daha akılcı davranıp aslında hem böyle tuvalete gittiğinde ya da uzaklaştığında ortamdan, ımm, söylemen gerekenler üzerinde de düşünebilirsin. Iıı, biraz faydalı olabileceğini düşünüyorum.
Hı hı. Evet, olabilir gerçekten de. Yani, bi birazcık böyle uzaklaşmak. Hani, beklemediğim bir tepkiyle karşılaştığımda beyin, yani zihnim bana en azından oradan "uzaklaş"ı şey yapsa, eee, oz uzaklaştığım zaman böyle kendimi toparlayıp aslında nasıl yönetebileceğimi değerlendirsem bu benim için bir fırsat olabilir yani. Eee, bayılıyor numarası filan mı yapsam acaba bir dakika zaman kazanmak için böyle.
Evet. <chuckles> Yo, gayet, hani, tuvalete gitmek için böyle bir izin artık ya da söyleyip nasıl bir ortamdaysan ona göre orada düşünebilirsin aslında. Yüzünü yıkayabilirsin, rahatlayabilirsin ya da bir soğuk havaya çıkabilirsin. Biraz bence insanın o duyduklarını sindirmesi için yardımcı olabileceğine inanıyorum gerçekten.
Hı hı. Doğru. Doğru söylüyorsun ya, yani bunda utanılacak bir şey yok. Birazcık zaman isteyebilirim, yani bunu bir şekilde alabilirim, bu kimseyi ilgilendirmez, sonuçta tepki verme zorunluluğu diye bir şey yok yani. Eee, çok doğru söyledin ya, bunu konuşmak bile iyi geldi. Beni cesaretlendirdin. Bunları gerçekten deneyeceğim. Çok teşekkür ederim.
Tabii ki. E, rica ederim. Görüşmek üzere.
Görüşürüz.